À, thường nha, mình không không có tiêu chí nhiều lắm, ờ, vì cái cái việc nói vòng vo nó thường nó là cái tính cách của mình rồi, thói quen của mình rồi. Ờ, à, đúng rồi, có chứ. Thì nếu như mà những cái tình huống mà nó dễ dàng nói ra hơn, ví dụ như là, à, ừm, bạn ăn cơm đi, hay là bạn uống nước đi, thì cái đấy là mình nói thẳng thôi, đúng không? Bởi đấy chuyện rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà chuyện, ờ, phức tạp hơn là, à, bạn ơi, bạn có cái gì, ờ, mắc ở kẽ răng nè thì <chuckles> mình cũng rất rất là khó để nói thẳng luôn. Và mình sẽ tìm cách vòng vo hơn để mình c giúp bạn ấy nhận ra rằng bạn ấy có cái gì đó mắc ở răng á. Đấy, ví dụ như thế, thì, à, cái vấn đề càng khó thì mình sẽ càng nói vòng vo. <chuckles>
Ừm. Ờ, không phải là căn cứ vào hoàn cảnh Ừm. Ờ, chính xác. <chuckles> Ừm, công nhận. Ưm, ừm. <chuckles> Tại vì nó cũng khá là tế nhị ấy. Tự nhiên nói ra toẹt ra thì cũng cảm giác, kiểu, hơi vô duyên. Nhưng mà, ờ, việc mà mình nói thẳng ra như thế thì cũng giúp người ta nhận biết được nhanh hơn mà, đôi khi bạn nói vòng vo á, người ta có hiểu luôn hông?
Đúng rồi. À.